2'nci şansı verip, eee, pişman, olduğun, ııı, oldu mu hiç?
2'nci, evet. Evet, ııı, oldu. Iıı, üniversite hayatımda, ııı, oldu ve, ııı, kriter, ııı, lerime, ııı, yani prensiplerime, ımm, uymamasına rağmen, ııı, o kişinin 2'nci kı, ııı, şansı, ııı, o dönemde, üniversite yillarında, hak ettiğini düşündüm, ııı, verdim, ııı, ama maalesef, ııı, ilişkilerde değişen bir şey olmadı. Hatta, ııı, gerçekten daha, ımm, yıpratıcı, ııı, bir şekilde, ııı, şekillendi. Iıı, bunda da yanlış yaptığımı fark ettim ama hayat gerçekten tecrübelerle, ııı, dolu. Iıı, her yaşta gerçekten, ııı, yeni şeyler öğreniyoruz. O zamanlarda, ııı, belki tam, ııı, bu açıdan, ııı, olgunluk, ııı, gösteremediğimi, ııı, düşünüyorum. Aslında bir nevi de, ııı, kendimiz için de, ımm, öz eleştiri olmuş oluyor, yani neyi doğru, neyi yanlış yaptığımızı, ııı, farkına varıyoruz. Iıı, dolayısıyla hata ettiğimi anladım. Dersimi aldım, bir dahaki ilişkilerde bir daha şans verirken 2'nci kez değil, bu sefer 3'üncü kez, 4'üncü kez, kendime gerçekten soruyorum, ııı, doğru kararlar veriyor muyum diye. Iıı, sen, ııı, karar verdiğinde nasıl? Hı hı.
Hı hı. Anlıyorum. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Bence 2'nci şansı vermemek de, eee, büyük bir özgüven diyebilirim yani, 2'nci san şansı vermiyorum, direkt kesiyorum da. Çok net bir karar bence, eee, günlük hayatlarım hayatımızda, ııı, bu kararı çok net veremiyoruz. Genel olarak ben 2'nci şansın verilmesi taraftarıyım. Çok, çok, çok önemli bir, ııı, hata, ııı, ya da limit evet, çok, ııı, en azından denedim demek, benim için, hani, hayatımda, ııı, önemli bir nokta genelde
Hı hı. Evet. İstisna yoksa. Hı hı. Katılıyorum, katılıyorum. Sence, sence ne bizi korkutuyor? Yani, riskleri ne olabilir 2'nci şans verirken? Iıı, en çok kafamızı ne kurcalıyor?
<exhales> Ya, tekrar hata yapmak, tekrar yanlış kişiye güvenmek, tekrar, ııı, o ilişkide güven, kesinlikle, evet. Emm, vakit kaybı olabilir. Bazen, evet.
I hı. Güven değil mi, aslında? <chuckles> Hı hı. E ,zaman çok çok önemli insan hayatında. Iıı, çok güzel, ııı, bir, ııı, konuya değindin. Iıı, güven aynı zamanda, ımm, belki de, ııı, yine de ş ııı, şu da olabilir bilinçaltında, acaba ııı